जी, देखिए एक समस्या ना मेरे जीवन में आ गई है और वो समस्या ये है कि देखिए कहीं न कहीं मेरे सामने 2 विकल्प मौजूद हैं। 1 विकल्प है कि देखिए कहीं न कहीं मैं अपने करियर में जो है, जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्थिरता है, मैं उसे प्राथमिकता दूँ। लेकिन जो दूसरा विकल्प है वो कहीं न कहीं ये है कि देखिए मैं उस स्थिरता को छोड़कर कहीं न कहीं एक रिस्क उठाऊँ, एक जोखिम उठाऊँ। जो कि कहता है कि कहीं न कहीं मैं अपने करियर में किसी एक दूसरे काम की शुरुआत करूँ। अब ऐसे में देखिए मुझे कुछ फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं रिस्क को प्राथमिकता दूँ या फ़िर स्थिरता को प्राथमिकता दूँ। और इस चीज़ के चलते देखिए मन में कहीं न कहीं एक असमंजस सा चल रहा है। जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन-सा विकल्प मैं चुनूँ और कहीं न कहीं कौन-सा विकल्प मेरे करियर के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ के लिए, इस समस्या के लिए देखिए मैं आपसे कुछ सुझाव चाहूँगा जिसे अगर मैं अपनाऊँ, जिस तरकीब को अगर मैं अपनाऊँ। तो काफ़ी आसानी के साथ मैं एक रास्ता चुन पाऊँ और साथ ही साथ अपने करियर में जो है मैं आगे बढ़ पाऊँ।
जी, अ, धन्यवाद। मुझे खुशी है आप इस महत्वपूर्ण अ, विषय को अ, के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। अ अ, देखिए बहुत ही अ, महत्वपूर्ण विषय है अ, रिस्क बनाम अ, स्थिरता। और मैं देखिए, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि अ, तुम्हारी जो आपकी मौजूदा वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो क्या हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल देखिए, अगर मैं आपको वित्तीय जिम्मेदारी की बात बताऊँ, तो ख़ास करके देखिए पूरे परिवार की तो अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ऊपर देखिए ख़ास कर से जो अपने खर्चे हैं कहीं न कहीं जो मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, जो बाइक वग़ैरह का खर्चा है, जो बाइक के मेंटेनेंस का खर्चा है, एक तो वो है। उसके अलावा देखिए अभी 6 महीने पहले ही हमने एक गाड़ी ली थी। तो उस गाड़ी की देखिए किश्त हर महीने मुझे देनी होती है। और ख़ास कर से इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, तो घर में जितने भी मोबाइल वग़ैरह के रिचार्ज होते हैं या फिर छोटे-मोटे खर्चे होते हैं मार्केट से कुछ सामान लाना, कुछ ग्रोसरी वग़ैरह का, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसके अलावा जो अन्य सारे खर्चे हैं, कहीं न कहीं जो पढ़ाई-लिखाई के मेरे भाई वग़ैरह के और घर की जो किश्त जाती है वो तो सर मेरे मतलब पापा उठाते हैं। उसमें तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हाँ कुछ जिम्मेदारी जैसे कि एक तो गाड़ी की किश्त हो गई, एक अपने पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा और उसके अलावा मोबाइल वग़ैरह के जितने भी बिल्स होते हैं उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और कहीं न कहीं इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास जिम्मेदारी नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ ये जो गाड़ी की किश्त है ख़ास कर से वो देखिए काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मतलब मैं आपको बताऊँ कि हर महीने ₹14,500 जो है गाड़ी की किश्त जाती है जो कि मतलब निरंतर मुझे बिना रोके देनी है। उसमें किसी भी प्रकार के ना परिवर्तन या फिर देखिए टाल-मटोल या फिर लेट नहीं कर सकता। अन्यथा फिर उसकी देखिए पेनल्टी कहीं न कहीं मेरे ऊपर लग जाएगी। उसके अलावा कोई ऐसे बहुत बड़े खर्चे नहीं हैं। बाकी सब खर्चे तो बहुत ही सामान्य से हैं लेकिन सबसे बड़ा जो खर्चा है, वो कहीं न कहीं ये गाड़ी की किश्त का है।
जी, अ, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि आपके कुछ बँधे हुए खर्चे हैं। गाड़ी की किश्त है अ, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपकी अम, आय है अ, वो अ, वो किस प्रकार से है और आप जो आय कमाना चाहते हैं उसमें आप स्वतंत्रता को अ, प्राथमिकता देंगे या आप फ्लेक्सिबल काम जो लचीलापन काम है, आप उसको अ, प्राथमिकता देना चाहते हैं?
जी, देखिए, अगर मैं अभी की आपको बात बताऊँ तो ख़ास करके देखिए मैं जहाँ ऑफ़िस में जो नौकरी करता हूँ तो देखिए उसमें अगर आमदनी की मैं बात करूँ तो देखिए खर्चों के हिसाब से पर्याप्त मुझे पैसे मिल पाते हैं। ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे मैं कमा लेता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बचत कर पाता हूँ, लेकिन हाँ जितनी देखिए मेरी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के बाद थोड़े-बहुत पैसों की भी मैं बचत कर लेता हूँ, लेकिन देखिए दिक्कत ये है कि नौकरी में एक स्थिरता आ चुकी है और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे क कहीं न कहीं अपने करियर में थोड़ा-सा विकास करना है, थोड़ा-सा आगे बढ़ना है तो शायद वो नौकरी में मैं रहकर नहीं कर पाऊँगा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि, कहीं न कहीं ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं देखिए चाहता हूँ, कि आने वाले 5 साल में जो है मैं इस स्तर पर पहुँच जाऊँ कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि शायद मैं वो होता है ना कि बिना किसी समझौते के अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद पाऊँ, कुछ भी उन्हें उनके लिए कर पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी मजबूत हो और देखिए अगर मैं बात करूँ सु स्वतंत्रता की और लचीलेपन की तो मैं चाहता हूँ कि देखिए मेरा जो कार्य हो ख़ास कर से उसमें मुझे देखिए पूर्ण रूप से छूट मिले कि मतलब जब मैं चाहूँ तब मैं काम कर सकूँ जब मैं चाहूँ तो तब मैं काम ना करूँ। लेकिन देखिए इस नौकरी में ख़ास कर से वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए 10 से 5 का जो समय है वो रोज़ाना मुझे मतलब अपने ऑफ़िस में, अपने कार्यक्षेत्र में जाना ही पड़ता है, तो अभी तो मेरे पास देखिए उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता है भी नहीं और ना ही किसी भी प्रकार का लचीलापन है कि अगर मैं दिन में काम नहीं करूँ तो फिर रात में मैं काम कर सकूँ। तो ऐसा भी लचीलापन नहीं है लेकिन हाँ ख़ास करके जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम की शुरुआत करूँ तो उसमें देखिए फ़ायदे मुझे ज़रूर दिखाई देते हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक तो बन पाऊँगा साथ ही साथ जब मेरा मन होगा तब मैं काम कर पाऊँगा और कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का होता है ना कि एक निर्धारित समय पर ही चीज़ें करना वो चीज़ें उस काम में नहीं होगी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें बिल्कुल भी मेरे जीवन में नहीं हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ये जो छूट है, ये जो लचीलापन है ये बिल्कुल मेरे जीवन में आए।
जी। हुँ। जी, बहुत बढ़िया, अ, एक सवाल और अ, जब रिस्क लेने की बात आती है तो आपको सबसे ज़्यादा डर या चिंता क्या होती है कि वित्तीय नुकसान हो जाएगा या आपको असफलता का डर लगता है या किसी और चीज़ का? अगर आप इसे स्पष्ट कर पाएँ तो इससे हमें सही समाधान खोजने में मदद मिलेगी।
बिल्कुल देखिए, अगर मैं ख़ास करके ब बात बताऊँ देखिए आपको रिस्क की, तो देखिए जब भी मैं ख़ास करके रिस्क के बारे में सोचता हूँ या फिर अपने काम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मानसिक स्तर पर देखिए सबसे बड़ी जो चिंता होती है, जो सबसे बड़ा डर होता है, वो कहीं न कहीं इसी बात का होता है कि अगर मैं गलती से भी अपने प्रयास में असफल हो गया और गलती से भी अगर मुझे अपने पैसों का जो मैं कहीं न कहीं व्यवसाय की शुरुआत करूँगा या अपने काम की शुरुआत करूँगा। तो उसमें अगर मुझे आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की हानि हो गई, तो फिर मैं उस परिस्थिति को कैसे सँभाल पाऊँगा? तो दोनों ही चीज़ें देखिए, एक तो कहीं न कहीं असफलता का भी डर है क्योंकि देखिए अगर मैं असफल होऊँगा तो ख़ास करके देखिए मुझे खुद को भी थोड़ा-सा मतलब ग्लानि महसूस होगी। एक थोड़ी-सी शर्म भी आएगी कि एक मैं देखिए स्थिर करियर में था, एक स्थिर मुझे नौकरी मिल रही थी। जहाँ पे हर तरीके से मैं जो है खर्चे निभा पा रहा था, हर चीज़ को कर पा रहा था। लेकिन अगर मैं उस चीज को छोड़ कर के एक नई चीज को प्राथमिकता दे रहा हूँ तो ऐसे में जिम्मेदारी बैठती है मेरी कि कहीं न कहीं मैं उस फैसले को सही साबित करूँ, उस फैसले में देखिए मैं सफल होकर दिखाऊँ और बात करूँ देखिए मैं पैसों की, तो देखिए मैं भी एक मध्यम वर्गीय के परिवार से ही आता हूँ तो ऐसे में आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा हमारी मजबूत नहीं है कि मतलब मैं वित्तीय नुकसान को भी काफ़ी आसानी के साथ झेल पाऊँ। ऐसा नहीं है और ख़ास करके अगर पैसों का नुकसान होगा, तो देखिए वहाँ पर फिर समस्या हो जाएगी। और ऐसे में फिर ये भी बात आएगी कि जैसे मैंने बताया कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, गाड़ी की किश्त भी है, खुद के खर्चे भी हैं, छोटे-मोटे बिल्स भी हैं मोबाइल के। तो उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर देखिए मतलब मैं कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा तनाव में चला जाऊँगा। क्योंकि एक होता है ना कि देखिए पैसे आते हुए छोड़कर अगर मैं नुकसान की तरफ बढ़ूँगा जो कि, अभी नौकरी में पैसे भी आ रहे हैं, कहीं न कहीं सब चीज़ें स्थिर हैं, किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं न कहीं व्यवसाय को चुनूँ मैं, रिस्क को चुनूँ और उसके बाद अगर वो समस्या आ जाए तो फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी होगी। और मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मैं ऐसा फैसला करूँ जिससे कि कहीं न कहीं मैं अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाऊँ और किसी भी प्रकार की जो होती है ना कि असुरक्षा या फिर नकारात्मक प्र परिस्थितियों का मैं सामना ना कर पाऊँ।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी, अ, जी, आपने बहुत ही स्पष्ट तरीक़े से सारी बातों को बताया और ये बहुत अच्छा रास्ता है, सकारात्मक रास्ता है अ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कोई भी रास्ता चुनें, आप सबसे पहले तो एक नियंत्रित परीक्षण के तौर पर उसको लें, आप कभी भी अ, या तो ये रास्ता, या ये रास्ता, आप ऐसे लेके ना चलें आपको भी बहुत ही अ, बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है जैसे आपने बोला आपकी वर्तमान नौकरी है, आप दफ स्कूल अ, ऑफ़िस जाते हैं, आपकी एक फ़िक्स्ड इंकम है आप उसको जारी रखें और आप अपने वीकेंड पे सप्ताह के आखिर में अ, आप वो काम करना शुरू करें जो आपको अर्थ देता है, जो आपको अ, थोड़ा पैसा भी देगा, थोड़ी आपको खुशी भी देगा, लाइफ़ में पर्पस भी देगा और उससे क्या होगा कि आप जब वीकेंड पे एज़ ए साइड प्रोजेक्ट्स को जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक विज़िबिलिटी आएगी, आपको एक समझ आएगी कि आप इस काम को कितना लंबे तक कर सकते हैं। मेरी दूसरी सलाह ये होगी कि आप ये क्योंकि आपने बताया कि आपके ऊपर वित्तीय जिम्मेदारियाँ हैं, आपको गाड़ी का लोन देना है, आपके कुछ नियमित खर्चे हैं, घर भी चलाना है तो आप सबसे पहले तो एक वित्तीय सुरक्षा अ, बना लीजिए उसके लिए क्या सुझाव है कि आप 6 महीने से 1 साल तक का आप इमरजेंसी फंड तैयार करें, अपना बचत करें उस पैसे को आप साइड रखें तब आप किसी दूसरे विषय पे या दूसरे काम पे ज़्यादा ध्यान दें जब आपके पास 6 से 1 साल का इमरजेंसी फंड हो।
जी। हुँ, हुँ। जी।
ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपके पास जब इमरजेंसी फंड है तो आपको जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने का दबाव नहीं होगा, आपको पता है कि वो तो सुरक्षित है और आप जो आप वीकेंड पे एज़ ए साइड प्रोजेक्ट काम शुरू कर रहे हैं उस पे आप मानसिक शांति के साथ काम कर पाएँगे। ठीक है, आपको अ, जो रोज़मर्रा का कार्य है, आपको जो आपकी मूल्य हैं, आपको उन पे तो ध्यान देना ही चाहिए देखिए पैसा भी ज़रूरी है और आपकी लाइफ़ में जो पर्पस है वो भी उतना ही ज़रूरी है। आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है। और आपके जो अ, करियर की जो आपके लॉन्ग-टर्म गोल्स हैं, उनको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर देखें।
जी।
आप छोटे-छोटे फ़ैसले लें कि अगर आप आज ये छोटा रिस्क लेंगे हो सकता है भविष्य के लिए आपके लिए बहुत सुरक्षित अ, कदम हो। तो आपको कोई भी जो भी आपको फ़ैसले लेने हैं वो आपको लॉन्ग-टर्म गोल को नज़रअंदाज अ, नज़र में रखकर लेने हैं मेरा मतलब। और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे रिस्क तो लेने हैं एक कदम पर, पर मेरा लॉन्ग-टर्म गोल क्या है, उसका ध्यान रखते हुए। अगर छोटा रिस्क लेना भी पड़ता है और आपको वो फ्यूचर में स्टेबिलिटी देता है, तो आपको वो लेना चाहिए। आपको एकदम से छलांग नहीं लगानी है, आपको छोटे-छोटे कदम बढ़ाने हैं। और फ़िर आप देखेंगे कि जो आप अ, रिस्क ले रहे हैं, वो कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं। उस हिसाब से अब आप अपना डायरेक्शन्स चेंज करते जाएँगे, ठीक है? तो मैं आपको अ, यही सलाह दूँगा कि आप अपना अ, वीकेंड पे काम शुरू करें, आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएँ। और अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटें, छोटे-छोटे रिस्क लें। और तब ये तय करें कि आपके लिए क्या सही मार्ग है या आपके लिए क्या सही रास्ता है।
हुँ, हुँ। जी, वाक़ई देखिए जो सुझाव आपने मुझे दिए खास करके कि मैं छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर उन पे काम करूँ और साथ ही साथ जो है छोटे स्तर से जो है कहीं न कहीं काम की शुरुआत करूँ। बिल्कुल, आपके द्वारा दिए गए सारे सुझाव मैं अपनाऊँगा और कहीं न कहीं मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि काफ़ी आसानी के साथ मैं एक अच्छा निर्णय भी कर पाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, मुझे मुझे यकीन है कि आप स्थिति से और मजबूत बनकर निक अ, निकलेंगे और आप स्थिति को बहुत अच्छे से इसका सामना करेंगे। धन्यवाद।